Ja, du hast ja im Moment einiges zu tun und, ähm, ich habe in Erinnerung, nebenbei hast du erzählt, dass du auch sehr viel lernst. Wie integrierst du denn Lernen in dein, äh, Alltag?
Ja, also, ähm, <clears throat> tatsächlich ist mein Alltag super stressig momentan. Ähm, ich habe so viel zu tun wie noch nie und auch so viel also, meine To-Do-Listen sind länger als bewältigbar. Aber es ist so, dass es eine Sache gibt, die ich tatsächlich, äh, ja, schaffe, auf jeden Fall, durchzusetzen, ähm, und da auch so relativ gut dranbleibe. Ich weiß nicht, ob das an dem Belohnungssystem dieser App liegt, ähm, weil da hat man so 'nen Streak und ich bin dann so 'n bisschen, ja, süchtig danach, diesen Streak nicht zu brechen. Oder ob es tatsächlich daran liegt, ähm, ja, womit dieses Lernen zu tun hat, und zwar, äh, Trommelwirbel. <snorts> Ähm, ich wandere bald aus. Ähm, ich ziehe demnächst nach Panama und, äh, dafür lerne ich grade Spanisch. Ähm, das heißt, also, ich habe, ja, den besten Grund natürlich, dass ich mir da Mühe geben möchte, weil ich möchte auf gar keinen Fall so 'ne, ja, ausgewanderte Frau sein, die dann die Sprache nicht spricht und dann sich immer alle fragen müssen, ob's „kann ich kann ich mit ihnen Englisch sprechen?“ Und ich finde das viel sympathischer, wenn man irgendwo ankommt und halt eben so 'n bisschen muss nicht perfekt sein, aber dass man wenigstens halt etwas Spanisch sprechen kann. Und, genau und deswegen habe ich jetzt damit angefangen vor 1,5 Mon bald 2 Monaten, glaube ich, schon und halte das tatsächlich sehr gut durch. Was überraschend ist, weil ich sonst, äh ja, oft Dinge angefangen habe und die nicht so richtig, äh, weitergeführt habe.
Ja, da hast du ja 'n ganz klares Ziel vor Augen, was du da erreichen willst mit Spanischlernen. Aber was ist ein Streak? Also, was ist das? Ist denn das so vereinzelte Aufgaben, Herausforderungen, die du in 'ner Woche, an 'nem Tag erreichen sollst oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ähm, ne, genau, also 'n Strea es gibt einmal so Tagesmissionen. Da muss man dann zum Beispiel irgendwie 5 mache 5 Hörbuchaufgaben und schaffe 100 Wörter zu übersetzen oder so was. Das gibt's auch, aber ein S St ein Streak ist tatsächlich, ähm oh, wie erkläre ich das denn am besten? Ähm, das ist ein äh, ist wie 'n Kalender und es also, 'n Streak ist, dass du sozusagen jeden Tag das gemacht hast. Das ist dein Streak, dass du also, wenn man das 3 Tage hintereinander gemacht hat, dann hast du 'n Streak von 3 Tagen. Und da in der App wird das halt eben ganz schön gefeiert und demonstriert sozusagen. Da geht jeden Tag wenn man dann eine Lektion gemacht hat, geht so 'ne kleine Flamme auf und dann sieht man halt, wie viele Tage man schon hat. Und man kriegt auch so Mitteilungen, wenn man abends noch nicht f also, wenn man noch nichts gemacht hat und es halt abends wird, dann kommt so: „Oh Gott, setze dein Eis äh, deinen Streak nicht auf Eis.“ Und, ähm genau. Und das hilft mir irgendwie so 'n bisschen dran zu bleiben. Das ist wie so 'n Tracking-System im Endeffekt, dass man sieht: Wie lange mache ich das schon und, äh ja, ich meine, im Endeffekt ist diese ganze App ohnehin so 'n bisschen auf Dopaminausstoß ge ähm, gebaut. Also, wenn man da irgendwie 10 Lektio also, 10 Punkte richtig macht nacheinander, dann kriegt man so 'n "Babing" <snorts> und ich bin gefühlt süchtig nach diesem „Babing.“ <chuckles> Und ja, genau, das Gleiche mit dem Streak, dass man sich halt dann super-toll fühlt, wenn man den möglichst lange durchhält. Und dann tut's auch 'n bisschen mehr weh natürlich, wenn man irgendwie mal nicht wenn man's nicht schafft, dass man dann halt eben so wieder von 1 anfängt und dass man seinen Streak verliert.
Aber du hast nicht so 'ne Highscore-Liste, wo du dann, äh, ähm, gegen andere kämpfst. Also, dass du dann irgendwie versuchst, äh, 'nen gewissen Platz zu erreichen oder 'n gewissen Status zu erreichen oder auch 'n Preis bekommst dafür. Das ist einfach nur so 'ne zusammenhängende Abfolge von Aufgaben, wo du versuchst möglichst fortlaufend das Ganze zu erreichen?
Ja und jein, also, es gibt tatsächlich auch noch so 'ne ja, Wettbewerbsliste oder also, wo man sieht, wer jetzt wie viele Punkte geschafft hat. Aber genau wie das aufgebaut ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also, was da bewe also, ich habe da schon mal so Punkte bekommen und bin dann irgendwie unter den Top 3 gewesen. Ich war auch schon mal auf Platz 1, aber ich weiß gar nicht, wonach sich das genau richtet und ob das echte Personen sind oder ob das da im Endeffekt andere Bots sind oder so was, wo sie dann einfach nur zeigen: „Yeah, du bist so gut.“ Äh, da bin ich mir gar nicht sicher. Es funktioniert am wenigsten gut, finde ich, dieses Wettbewerbsding bei mir. Mich motiviert tatsächlich eher so dieses diese schnellen Dopamin-Hits, dass ich halt eben so gelobt werde, wenn ich diese Lektionen gut mache. Und noch mal so dieser Streak, dass ich den nicht verliere, das hilft mir.
Ja, das hört sich auf jeden Fall motivierend an. Auf jeden Fall, also, kann ich mir jetzt viel besser vorstellen. Ich danke dir für die Erklärung. Aber wir waren ja beim Thema Lernen im Alltag. Kannst du vielleicht auch beschreiben, äh wie dein Alltag so generell aussieht? Hast du feste Abläufe?
Ja, also, das ist tatsächlich ah, vielleicht gut, dass du das ansprichst. Das ist so 'ne 2. Sache, die ich versuche zu lernen. Und zwar versuche ich mir aktuell beizubringen, dass ich 'nen ja, mir 'nen Alltag strukturieren muss. Und zwar meine ich damit, ähm, ich bin jetzt, s also, ich bin seit jetzt 3 Jahren selbstständig und, ähm, ja, ich merke auf jeden Fall, warum es zum Beispiel so, ja, Arbeitnehmergesetze Gesetze gibt. Also, dass der Arbeitnehmer eben, keine Ahnung, 8 Stunden arbeiten darf und dann muss er mindestens 'ne halbe Stunde Pause machen oder sowas. Diese ganzen Regelungen verstehe ich jetzt, warum's die gibt, ähm, so zum Schutz von Arbeitnehmern. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich in den letzten 3 Jahren so 'n bisschen verlernt habe, was, äh, Arbeitszeiten sind und was ich ich habe verlernt, was Feierabend ist, weil ich natürlich, äh, mit dieser Selbstständigkeit ja irgendwie so Arbeitnehmer und Arbeitgeber so in einem bin. Und, ähm, da merke ich auf jeden Fall, dass das ist das das muss man sich auf jeden Fall ja antrainieren und, äh, da muss man auch sehr hart du durchgreifen, dass man das lernt. Also, das ist tatsächlich bei mir noch nie also, ich bin noch nicht so gut da drin und, äh, ist auf jeden Fall auch so 'n Lernprozess bei mir. Weil, ja, wenn man so selbstständig wird und dann kriegt man so die 1. Aufträge, dann denkt man sich einfach: „Geil, äh, jetzt verdiene ich endlich Geld.“ Und dann war das halt wirklich so, dass man da irgendwie nicht so ja, ich konnte irgendwie nicht nein sagen zu dem Geld und habe immer mehr Aufträge bekommen und habe natürlich natürlich auch immer mehr gearbeitet und keine Zeit mehr für irgendwas anderes gehabt. Und da ist mein Alltag wirklich so Schritt für Schritt immer mehr nur noch arbeiten geworden. Und, ähm, merke ich auf jeden Fall, dass es, äh, ne geklappt hat für 'ne kurze Weile, aber dass es einen auch extrem ausbrennt. Obwohl ich von mir selbst behaupten würde, ich bin kein Mensch, der irgendwie jetzt gefährdet wäre, Burnout zu bekommen oder so was. Überhaupt nicht, ich bin so 'n totales Arbeitstier. Aber am Ende des Tages möchte ich das eigentlich gar nicht sein. Also, ich obwohl ich ohne Ende arbeiten kann, ähm, und damit meine ich wirklich tatsächlich, ich arbeite 7 Tage die Woche und so um die 70 bis 80 Stunden pro Woche ähm, obwohl ich das kann, möchte ich das eigentlich gar nicht. Ja, und da versuche ich grade zu lernen wirklich, was es heißt okay, ich fange also, ich muss Zeit mir einplanen für mich und ich muss meinen Alltag strukturieren. Ich muss auch als Selbstständige den Arbeitgeber spielen, der sagt: „Hm, sie müssen Pausen machen, sie müssen, äh sie dürfen nicht abends bis 3:00 nachts arbeiten und dann morgens um 6:00 wieder anfangen. Das darf man einfach nicht machen.“ Und ja, da lerne ich auf jeden Fall grade momentan so wirklich so 'n bisschen priorisieren von Aufgaben und auch, äh, strukturieren meines Alltags. Und eben, was da halt auch ganz gut hilft, ist mir wirklich so 'n bisschen so 'ne Routine aufbauen. Ähm, da komme ich jetzt auch gleich einmal zum Lernen, wie ich das einarbeite. Und zwar, ähm, ja, habe ich mir so einfache Regeln gesetzt tatsächlich. Äh, zum Beispiel liegt auf meinem Laptop, äh, 'n Buch, mein Journal, in das ich reinschreiben muss, bevor ich anfangen kann zu arbeiten. Damit ich so wenigstens so diesen Zwang habe: „Ich muss was für mich machen, bevor ich halt eben direkt an den Laptop gehe jeden Tag.“ Und, ähm. ich mache auch Atemübungen beziehungsweise ich habe so was gelesen, das nennt sich Habitstacking. Also, Habitstacking. auf Deutsch wäre übersetzt, ähm oh Gott, mein Deutsch ist immer so schlecht, wenn ich was übersetzen soll. Äh, Habits sind in Deutsch, ähm so was wie Hobbys oder so Tätigkeiten. Tätigkeiten aufeinander stapeln, wäre das jetzt etwa übersetzt. Und da mache ich das eben so, dass ich ich mache morgens Atemübungen, bevor ich in's Buch schreibe, und das mache ich immer zusammen. Also, Atemübungen funktionieren nicht ohne Buch und andersrum. Und das mit dem Lernen, ähm, mache ich tatsächlich so, dass ich an den Tagen, wo ich kein Sport mache, muss ich mich zwingen, dass ich halt an's Handy gehe. Da habe ich kein anderes Habit, wo ich das mit also, keine andere Tätigkeit, wo ich das so gestapelt habe. Aber ich mache alle 48 Stunden Sport und nach dem Sport lerne ich immer an der App, weil da bin ich eh noch so 'n bisschen außer Atem. Und da ist es für mich einfach perfekt, dass ich sage: „Okay, bevor ich jetzt irgendwie Doomscrolle auf Instagram oder TikTok oder sowas, äh, wenn ich da so 'n bisschen auter außer Atem bin und irgendwie so 'n paar Minuten brauche, um halt wieder irgendwie so abzuschwitzen und, äh, so klar zu kommen, äh, dann nehme ich die Zeit immer zum Lernen ganz gerne.” Und das klappt wirklich sehr gut, dass ich das immer so in Kombination zusammen mache.
Ja, also, wow. Da hast du ja auch schon sehr viel gelernt <chuckles> ja, gelernt in dieser Entwicklung. Also, du hast das ja sehr schön beschrieben, wenn man selbstständig ist, ist Zeitmanagement und sich selbst disziplinieren wirklich, wirklich wichtig. Du sagst jetzt, du kannst 70, 80 Stunden arbeiten pro Woche. Die Frage ist aber, wie lang? Und die Frage ist, ob du das wirklich willst. Also, egal, wie viel Spaß dir deine Arbeit macht, es gibt ja auch noch etwas darüber hinaus, zum Beispiel auch Pflegen von Beziehungen, Hobbys, Ruhephasen. Es ist sch also, du wirst das schon merken, wenn du wirklich mal 70, 80 Stunden über längere Zeit arbeitest dass das ausbrennt und irgendwann ja, irgendwann denke ich, verliert man dann auch die Freude an der Arbeit. Und das wäre ja schade, weil wenn ich dich so sprechen höre, du brennst ja richtig für deine Arbeit. Also, es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Ja, aber was du alles gesagt hast, da merkt man richtig, du hast da schon gelernt, du hast dich damit beschäftigt. Du bist da schon einige Schritte gegangen und hast da für dich schon deine Erfahrungen gemacht. Also, du du machst ja auch Sport und nimmst ja auch aktiv dann 'n Hobby neben der Arbeit wahr, also nur arbeiten und schlafen, ne? Da über diese Phase bist du jetzt hinaus. Du gönnst ja dann auch dein sportliches Hobby oder dann eben auch deine App zum Spanisch lernen.
Ja, es war auf jeden Fall, äh, ja, so 'n Lernprozess, durch dich de durch den ich da durchmusste und ich merke aber auch also für mich funktioniert vieles davon nach wie vor leider nur mit Zwang. Also, ich muss mich dazu zwingen, dass ich diese Sachen so mache und der der leichtere Default, also: „Default" ist so der ein der leichtere Standardmodus für mich, wäre tatsächlich nach wie vor das Arbeiten, obwohl ich das mit diesen 70, 80 Arbeitsstunden jetzt tatsächlich nicht erst seit Kurzem durchziehe, sondern schon seit 2 Jahren. Und ich merke, dass ich da richtig in so 'nem Automatismus drin bin, den ich ja, den ich jetzt wieder so verlernen muss und ich muss wieder neu lernen, mir meinen Alltag zu gestalten mit eben diesen Aktivitäten wie Journaling, Atemübungen, Sportübungen und ist gar nicht so einfach tatsächlich, dieses Relearning im Endeffekt, ähm ja, so 'n normales Leben zu führen im Endeffekt und auch Zeit außerhalb der Arbeit zu verbringen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall 'n spannender Prozess, würde ich sagen.
Also, du sagst jetzt, du musst dich dazu zwingen. Ähm, manchmal <chuckles> ist es vielleicht zwingen, aber wenn du 'ne Routine einführst, dass du dich jeden Tag um 12:00 zu 'ner Pause zwingst, dann, äh, gibt es ja dieses Phänomen Wiederholung und dann wird das zu 'ner Routine und zu 'nem natürlichen Ablauf, an den du dich dann vielleicht auch gewöhnst und vielleicht auch Spaß daran hast. Ist manchmal ist es auch wirklich 'ne Einstellung, woran ich Spaß habe. Also, wenn du lernst, an einer Pause Spaß zu haben, an Freizeit Spaß zu haben neben der Arbeit, die dir auch Spaß macht und das verinnerlichst, dass das wichtig ist, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so zwanghaft. Also und hat was Positives und was Angenehmes und Zwang hört sich immer so unangenehm an.
Ich glaube, äh, Zwang für mich gehört irgendwie in 'ner gewissen Art und Weise zu Disziplin dazu. Und ich glaube, Disziplin ist eben dieser Schlüssel, dass wenn man sich auch unmotiviert fühlt oder man keine Lust hat, dass man halt Sachen macht. Ich würde deswegen das nicht zu negativ bewerten, das Wort. Ich finde es gut, wenn man's schafft also, jetzt nicht sich zwingend im schlemm schlimmen Sinne, aber wenn man sich zwingt, Gutes für sich zu tun, dann ist es schon irgendwie was Positives. Und ja, das mit den Routinen, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Also dieser Faktor 40, wenn du das vierzigmal gemacht hast, dann, äh, wird es Routine, ist auf jeden Fall auch was, was ich mir immer so 'n bisschen, ja, vor Augen halte und, äh, woran ich festhalte.
Ja, stimmt, Faktor 40, da war noch was. Ja. <snorts> Ja, aber wahnsinnig spannend, was du jetzt alles angesprochen hast. Also, grade auch es fällt ja alles in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und womit du dich schon beschäftigt hast und dann noch Sprachen lernen und das Auswandern. Also, wow, super interessant und vielen Dank, dass du das alles mit mir geteilt hast.
Ja, ist auf jeden Fall 'n spannender Prozess und mir wird am Ende des Tages nie langweilig, was echt positiv ist. Dankeschön.
Ja, und ganz viel Erfolg beim Auswandern.
Oh, Dankeschön, ja.